Hallo, schönen, guten Abend.
Ja, hi, dir ebenfalls 'n schönen guten Abend. Alles fit bei dir?
Ja, bei mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Ach, ich kann mich auch nicht beklagen. Äh, freue mich gerade mit dir reden zu können und, ja, da sind wir. <laughs>
Ja, sehr schön. Geht mir genauso.
Oh.
Was mich auf ein anderes Thema bringt. Ähm, was denkst du, was macht für dich eine gute Freundschaft aus?
Mhm. Ja. Was für mich eine gute Freundschaft ausmacht? Hm, es kommt drauf an, also es gibt tatsächlich in meiner Ansicht da sehr viele Aspekte. Du hast zum einen den Aspekt, ähm, dass Freundschaft als allererstes, also, als großen Pfeiler auf sehr viel Vertrauen aufbaut, finde ich. Klar, du kannst mit jemandem befreundet sein und jetzt nicht so intim, dass du oah, dass ihr euch alle, äh, Geheimnisse erzählt, aber es geht einfach darum, dass du ähm, wenn du der Person etwas erzählst, ähm, auch wenn es jetzt kein Geheimnis ist, dass diese Person zum Beispiel die Sachen, die du der erzählst, nicht einfach direkt irgendwo in der Stadt im Dorf oder 'n anderen Freund direkt weiter rum per posaunt. Das meine ich mit Vertrauen. Das ist so eine der Grundsachen, was Freundschaft angeht und ich finde, wenn du da jemanden hast, der sowas direkt weitergibt, das ist dann einfach, ich weiß nicht das ist keine gute Freundschaft für mich dann im Endeffekt. Es muss erst auf 'ner Vertrauensbasis sehr gut sein. Und ich finde, was viele andere Leute tatsächlich nicht finden, ein Freund muss nicht unbedingt dieselben Interessen wie du, äh, haben oder auch dieselbe Meinung wie du haben. Um Gottes Willen, das muss er nicht. Ähm, du kannst mit allem und jedem befreundet sein, solange man irgendwas hat, wo man sagen sagen wir mal darüber reden kann, beziehungsweise auch zusammen unternehmen kann. Es muss nicht alles gleich sein.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt da auch verschiedene Arten von Freundschaften, wie du das so schön gesagt hast. Na, man hat seine Freunde, wo im engsten Kreis sind, na, denen man alles vertraut oder so so das meiste anvertraut, und dann hat man halt Freundinnen oder Freundschaften, wo sehr gut befreundet ist, aber man vertraut vielleicht nur bestimmte Sachen an. Also, so ist es auf jeden Fall bei mir im Leben, dass ich halt bestimmte Leute habe für bestimmte Sachen, ne? Aber wie du das gesagt hast, das Vertrauen ist das Wichtigste, ne? Also, das das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich eine, äh, Freundin oder 'nen Freund habe und vertraue demjenigen oder derjenigen etwas an und höre es dann 'ne Woche später, dass es, äh, irgendjemand mir erzählt: „Hey, ich habe gehört, dass die und die das gesagt hat." Und ich so: „Hä? Wie bitte?" Das ist für mich kommt darauf an, wie schwerwiegend das ist, aber das wäre für mich ein Grund, eine Freundschaft zu beenden, weil dann würde ich mich hintergangen fühlen.
Ja. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, definitiv, definitiv. Also mhm.
Ja. Kommt natürlich darauf an, wie schwerwiegend das war. Also, wenn sie jetzt irgendwas Albernes weitererzählt haben, dann sch würde es mich wahrscheinlich nicht stören, aber sagen wir mal, es ist jetzt etwas, was nicht ni nicht jeden etwas angeht. <laughs>
Ja. Mhm. Ne, ne, also, ähm, bei mir ist da auch so die Grenze also, da gibt es tatsächlich 'ne Grenze zwischen, was man weiter erzählen könnte und was nicht. Aber, ähm, tatsächlich ist dann auch so die Sache das habe ich tatsächlich oft mit weiter äh, ja, nicht nur bei mir miterlebt, sondern auch bei anderen Freunden oder auch bei meiner Partnerin miterlebt, dass sie zum Beispiel 'n Freund oder 'ner Freundin was erzählt hat und die das dann weiter ge erzählt haben, du das dann von einer 3. Person auf einmal erfährst, bloß komplett verdreht und anders erzählt im Prinzip. Sprich, dass sie die Wahrheiten umdrehen, irgendwie die Wörter im Mund u äh, verdrehen. Und das überhaupt gar nicht so angekommen ist, wie es eigentlich im Endeffekt passiert oder geschehen ist. Und ich finde, das sind auch solche Sachen, wenn wenn du das gar nicht richtig gerafft hast, was dir dein Freund oder deine Freundin in dem Mo Moment erzählt hast, dann erzähl es doch nicht weiter. Behalt es einfach für dich. Sei doch einfach, äh, was das angeht, 'n guter Freund.
Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, das ist dann halt schon fast so ich weiß nicht, ob ob du als Kind, äh, stille Post gespielt hast, aber Ja, ne? Da fängst du an mit einem Wort und flüsterst das weiter und am Ende kommt da ein Wort raus, was überhaupt nichts mit dem 1. Wort zu tun hat. Und so an sowas erinnert mich sowas, wenn die Leute tratschen und irgendwelche Geschichten dann irgendwie und manchmal kommt's mir auch vor, dass manche Leute dann das so ein wenig, ähm, auch noch au ausstopfen, dass sie noch irgendwas dazugeben. Ich meine, um die um die Geschichte noch schlimmer zu machen oder sowas.
Ja, habe ich. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja, so sowas gibt es leider gibt es leider oft, damit man irgendwie damit die Person sich so 'n bisschen besser fä äh, fühlt, vielleicht irgendwas Interessantes zum Erzählen so gesehen hat und dann man zusammen irgendwie über irgendwas lästern oder was auch immer nicht kann. Sowas gibt es tatsächlich. Ähm, ich bin da tatsächlich kein großer Fan von, ich mag sowas nicht. Ich verabscheue sowas eher sehr stark, muss ich sagen. Und, äh, ja, ne, sowas sowas hat einfach nichts in der Freundschaft zu suchen. Und wenn man sowas macht, dann, äh, kann man sich auch ganz schnell, äh, wegschleichen von mir, kann man sagen. <chuckles>
Ja, es ist halt traurig. Ja. Ja. Ja. Ich auch nicht. Mhm. Ja, ja, bei mir auch, bei mir auch. Ich hatte ich habe eigentlich ein sehr großes Herz. Ich bin ähm, ich gebe Leuten immer eine Chance, ne? Aber ich hatte 'ne Freundschaft, ähm eine Freundin, die habe ich vor 2 1/2 Jahren kennengelernt und, ähm und am Anfang habe ich mich gut mit ihr verstanden. Sie war ein wenig älter, ähm, und da das war halt mehr so 'ne Freundschaft, so hat mich halt ein bisschen an meine so, großmütterlich erinnert ein bisschen. Und da bin ich halt öfters mit der mal was machen gegangen und habe sie auch eingeladen, wenn wir was gemacht haben, weil ich gewusst habe, dass sie sehr viel alleine ist, weil sie 'ne Witwe ist und so. Und dann letztes Jahr habe ich dann durch einige andere Leute erfahren, dass die, ähm, über mich alles Mögliche hinter meinem Rücken erzählt hat. Ja, furchtbar, ne? Und, ähm und da habe ich dann die Freundschaft mit ihr beendet und habe gesagt: „Ne, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil das finde ich echt unter aller, äh unter all. Das ist echt das Allerletzte.“ Ne? Und jetzt versucht sie die ganze Zeit jetzt schon seit dem letzten Jahr, dass dass ich, äh, ihr vergebe. Dann kommt sie mir her, ich „Aber du bist doch wie 'ne Tochter für mich“, ne? Und dann sage ich: „Ne, wenn ich wie 'ne Tochter für dich wäre, dann hättest du das nicht gemacht.“
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ach so, mhm. Mhm. Oh, nein. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Wo wobei wobei ich dazu dann auch noch sagen müsste, in dem Aspekt, hm, meine Tante und meine Mutter sind halt auch so, also die würden genau diesen selben Wortlaut, den du gerade genannt hast, also du bist 'n Sohn oder du bist Tochter für mich, ne? Oder die kann man sagen, ähm, die würden das exakt dasselbe sagen. Bloß, das sind dann tatsächlich so 2 Personen in meiner Familie, die so richtige Tratschpersonen sind. Also die würden das dann trotz dessen weiter erzählen, aber auch dann an jeden so in der Familie oder Leute, die sie halt kennen und dann hörst du's auf einmal von 'nem anderen irgendwie von deinem Onkel oder von deinem Cousin und denkst dir in dem Moment einfach nur so: „Was?“ Warum hat die das weiter erzählt?
Na? Ja. Mhm. Ja. Lachen. Ja. Oh Gott. <laughs>
Ja, das ist das ist so meine Familie an sich. ich bin da jetzt kein großer Fan von, aber, ähm, deswegen weiß ich, dass ich denen jetzt außer außer jetzt von meiner Schwester oder von der Vater Seite nicht unbedingt so viel privates Zeug erzähle, wo ich weiß, okay, das sollte vielleicht kein anderer wissen.
Ja. Ja. Ja, also das kann ich ja voll und ganz verstehen. Das würde ich auch nicht machen. Aber das Gute ist ja na, dadurch, dass du weißt, dass deine Mutter und deine Tante so sind, da kannst ja du das, ähm, die Geschichte eigentlich so drehen, wie du möchtest, dass du halt nur die Sachen erzählst, die dir nichts ausmachen, wenn sie weiter getratscht werden vielleicht. Ich meine, ne?
Ja. Genau. Mhm. Ja, also, das das könnte man tatsächlich machen, also
Es ist Ja.
denke, das ist sogar noch 'n bisschen einfacher. <laughs>
Okay. <laughs> Hattest du jemals Freundschaften, ähm, die du beendet hast wegen, äh weil sie dich hintergangen haben oder einfach waren es einfach Freundschaften, die sich auseinandergelebt haben, dass man andere Interessen gefunden hat?
Ähm, tatsächlich, ja, mu muss ich so sagen. Also, ich hatte in meiner Kindheit tatsächlich 2 beste Freunde. Ähm, den einen habe ich tatsächlich bis jetzt immer noch. Ich habe zwar um einiges weniger Kontakt mit ihm, das liegt tatsächlich eher daran, dass ich halt, äh, von dem Ort, w wo er halt wohnt, weggezogen bin und jetzt halt, ich glaube 2 Stunden von ihm entfernt wohne. Und wir haben halt nur noch Kontakt so über WhatsApp oder, äh, über andere Internet, äh, Spiele oder sonst irgendwas. Ähm, ne, aber da hatte ich dann tatsächlich in der Schulzeit, als auch in der Kindergartenzeit und in der anfangs von der Berufsschulzeit 'n anderen besten Freund noch, und wir haben tatsächlich in dieser Zeit, äh, alles zusammen gemacht. Also, es gab im Prinzip kein Wochenende, wo man nicht irgendwie was hatte, aber dann hat sich das tatsächlich, ähm wir sind da so von der Realschule dann im Prinzip auf die Berufsschule gewechselt. Und dann haben wir halt beide im Prinzip andere, äh, Wege bestritten, also andere berufliche Wege so gesehen. Dann waren wir, äh, zwar in den ersten, äh, hm, ja Handelsjahren noch zusammen an derselben Schule, plus kurz danach ging es dann natürlich an andere Berufsschulen mit anderen, äh, Fächern so gesehen oder Fachpunkten. Und da musste er dann zum Beispiel in 'ne Stadt, die 2 Stunden weg i ist. Ich musste dann in 'ne andere Stadt, die 'ne Stunde weg ist. Und dann hat sich das halt so extrem irgendwie auseinandergelebt, kann man sagen. Das hatte nicht mal irgendwie 'n expliziten Grund oder so, äh, wenn ich i ihn heute noch besuchen würde, wir würden uns wahrscheinlich immer noch super verstehen. Aber es ist einfach sowas man hat einfach nichts mehr miteinander gemacht und es hat sich einfach komplett auseinandergelebt, kann man sagen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das das das kenne ich auch. Ähm. <clears throat> Ähm, ich habe auch einige Freundinnen, die früher in Deu von Deutschland aus sehr gut befreundet war. Und es hat sich jetzt auch ein wenig auseinandergelebt. Ähm, ich habe eine Freundin, die habe ich das ist 'ne Deutsche, aber die habe ich hier in Amerika kennengelernt und wir, ähm, haben uns, ähm, beide am College angemeldet und saßen zufälligerweise nebeneinander und haben halt irgendwie gemerkt, dass wir, hey, wir sind wir sind beide Deutsch. Und dann waren wir eigentlich, ähm, lange Zeit sehr dick befreundet, und dann kam sie letztes Jahr mit ihrem Mann und ihrem Sohn zu mir zu Besuch. Und es war irgendwie die Freundschaft war einfach nicht mehr so, wie sie mal war. Das war ganz komisch so, ähm ja, das war seltsam. Ich meine, äh, äh, ich habe sie ja eigentlich regelmäßig gesehen. Bevor meine Mutter gestorben ist, bin ich ja jedes Jahr nach Deutschland gegangen, und da habe ich natürlich dann auch immer meine Freundinnen gesehen, aber das war sehr seltsam letztes Jahr, also zu dem Punkt, dass ich gar nicht mehr will, dass sie mich jemals wieder besuchen kommt. <laughs> Das war komisch, das war wirklich seltsam. Ich habe mich wirklich gefühlt, dass wir uns total auseinander gelebt haben, dass sie ein ganz anderes anderes Leben führt wie ich. Das hat sich irgendwie nicht miteinander vereinbart. Ähm, vielleicht das hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber ich fände, dass sie total langweilig geworden ist. <laughs> Die war früher eigentlich immer da war imm immer zu einem guten Spaß zu haben. Und, äh, wo ich sie letztes Jahr gesehen habe, da kam sie mir so langweilig vor. W weißt du? D d das war schwierig, 'n Thema mit ihr zu besprechen. Und die hat sich die fokussiert sich halt jetzt nur noch auf ihre Ehe und auf ihren Sohn. Ist ja auch schön so, aber macht es halt ein wenig schwieriger, wenn du versuchst, ähm, da es ein wenig aufleben zu lassen, weißt schon, was da halt die die vergangene Freundschaft ne, manche von den Erinnerungen, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Oh, okay. <clears throat> Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Okay, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, vor allem du hast du hast ja eigentlich mit diesen Menschen hast du ja im Prinzip Erinnerungen. Du hast mit denen Hobbys ausgeführt und sonst irgendwas. Und wenn diese Person dann von sowas im Prinzip komplett zurückgeht, kann man sagen also dann solche Hobbys nicht mal mehr ausführt oder so, dann kann ich verstehen, dann hast du ja irgendwann einfach so du weißt nicht mehr, über was du reden willst, weil du im Endeffekt, wenn die Person 'n komplett anderen Weg einschlägt, kann das ja sein, dass sie nach ein paar Jahren zum Beispiel komplett andere Weltansichten hat, komplett andere, äh, Interessen und sonst irgendwas und, das ist zwar komisch an und für sich, wenn man sich dann so trifft, aber es ja wie gesagt, es es fühlt sich halt einfach nicht richtig an, finde ich.
Genau. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, das war irgendwie komisch. Ich meine, ich habe Ihren Mann kennengelernt vor langer Zeit. Ich meine, die sind seit 15, 16 Jahren zusammen und sind seit circa, ich würde sagen, 10 Jahren verheiratet, aber ich meine, ich habe ich habe ihn die ganze Zeit gekannt und ich fand ihn auch früher total nett, aber wo der letztes Jahr, also zu Besuch gekommen ich weiß nicht, es war einfach komisch. Ich ka i es kam mir irgendwie so vor, als ob sie ein wenig so unter dem Pantoffel steht.
Mhm. Okay.
Ne, so als ob sie ich weiß nicht, es war einfach komisch. Ich kann es nicht ich kann es irgendwie nicht richtig beschreiben. Das sind nicht nicht die richtigen Worte da. Ja, und wie gesagt, da hat nichts danach gesagt da habe ich gesagt, na, also, das nächste Mal, falls sie fragen sollte in 5 Jahren, ob sie, äh, bei uns bleiben kann, sage ich, ich habe schon Pläne. <giggles>
Mhm. Ne, ich ich ich kann es verstehen. <laughs> Mhm, ne, okay, das kann man nachvollziehen. Das ist halt 'n bisschen komisch, irritierend.
Ja. Ja. Ja. Ist halt schade, wenn sowas passiert, aber ich meine nicht, äh, desha deshalb versuche ich meinen Kindern zu erklären meine Kinder sind ich habe ich habe Zwillinge, und die sind Mädchen, die sind jetzt, ähm, so, ähm, Anfang Teenager, und da ist ja auch immer dieses Drama mit Freundschaften und so, ne, und Streiterei. Und ich versuche, denen immer zu erklären: „Hör mal zu, nicht jede Person, die du in deinem Leben triffst, ist dafür geeignet für den Rest deines Lebens an deinem Leben teilzuhaben. Manchmal sind Leute einfach nur da für einen kurzen Bestandteil deines Lebens, ne? Und manchmal sind sie ein Teil deines Lebens für den Rest deines Lebens, ne?“ Aber ich ne, wenn sie halt diese Streitigkeiten haben, weißt schon, dass das die Welt zu Ende ist, weil sie diesen Streit gehabt haben „Ne, Kindchen, <chuckles> so ist es nicht.“ <laughs>
Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, mhm. Ja, mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja, das ist das ist wirklich so. Du hast einfach, hm manchmal findest du oder triffst du halt Leute, die du vielleicht im 1. Aspekt cool findest, die dich auch im 1. Aspekt cool finden, mit denen du halt viele Interessen hast oder sowas. Aber dann merkst du halt normalerweise schnell im Laufe der Zeit, dass es halt vielleicht doch nicht unbedingt, äh, zu 'ner Freundschaft, äh, wird, weil die Person dann doch wieder andere Ansichten oder sonst irgendwas hat oder irgendwas, womit du halt nicht konform bist. Und, ähm, wenn man das merkt, dann sollte man auch tatsächlich, finde ich einfach weitergehen, es vielleicht der Person auch irgendwie, ähm, ja sagen, man muss es ja nicht irgendwie in 'nem schlechten Weg oder sowas sagen, ne? Aber, äh, weil nichts zu sagen ist dann auch irgendwie s ich weiß nicht, hat nicht sowas, ist nicht so nett, finde ich. <chuckles>
Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ne, ne, da hast du ja vollkommen recht. <laughs> Ja, aber das war 'ne interessante Unterhaltung. Das freut mich, dass du vo bisschen von dir und deinen Erfahrungen erzählt hast.
Mhm. <chuckles> Mhm. Hat mich ebenfalls gefreut. Also, ich kann mich nicht beschweren. <chuckles> Gerne wieder mit dir. <chuckles>
J Ja, sehr schön. Also, dann wünsche ich 'nen schönen Abend.
Ebenfalls.